Erzähl mal, was meinst du denn eigentlich, macht eine fesselnde Geschichte aus?
Hm, oh, da gibt es natürlich die allermeisten Aspekte und das ist mir natürlich auch ein sehr nahes Thema. Als, ähm, Schriftsteller versuche ich ja, fesselnde Geschichten zu schreiben. Ne, ob das gelingt, ist eine andere Frage. Aber ich versuche es zumindest. Und, ich denke, für mich persönlich, äh, sind vor allem die Charaktere wichtig, was fesselnde Geschichten ansch geht. Also, wenn die Charaktere unterhaltsam sind, wenn sie Spannung aufbauen können durch ihre persönliche Entwicklung, wenn sie vielleicht interessante Fragen aufwerfen, dann macht das für mich 'ne wirklich fesselnde Geschichte aus.
Mhm. Mhm. Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal spannend. Also, wenn du dann in so 'nem Schreibprozess bist, äh, wie gehst du denn da vor? Machst du dir dann wirklich auch vorher schon so Gedanken über die unterschiedlichen Charaktere? Wer vielleicht was so einbringt, dass das vielleicht am Ende auch irgendwie so si ineinanderfügt oder ergibt sich das mehr so beim Schreiben?
Mhm. Mhm, mhm. Ich bin tatsächlich ein sehr großer Planer. Es gibt ja, wie du schon gesagt hast, die, äh die Entdeckertypen sozusagen, die, also, auf ihre Tastatur einhämmern und am Ende kommt ein Roman raus und sie wissen gar nicht genau, wie sie dahin gekommen sind. Aber, äh nein, ich bin deutlich der Planer. Ich habe jetzt bei meinem neuesten Projekt habe ich mich 2 Wochen, bevor ich überhaupt angefangen habe, irgendwas zu schreiben mich hingesetzt und wirklich Plot und Charaktere ausgeplant.
Mhm. Ja? Oh, wow, mhm.
Ähm, und da ist es dann so 'ne Mischung bei der Charakterplanung. Also, manchmal habe ich so die Inspiration für eine Figur und, äh, die wird dann auch meist die die Protagonistin, der Protagonist eines Werkes. Äh, und dann manchmal lasse ich mich von von meinem Umfeld inspirieren, von meinen Mitmenschen. Da fließen auch gerne mal, äh, Eigenschaften dieser Leute ein. Äh, und dann die, äh was du schon angesprochen hast, lasse ich auch, ähm
Mhm. Ah, ja.
also, frage ich mich quasi, was die Geschichte grade braucht. Also also, wenn die Geschichte jetzt zum Beispiel noch 'nen Nebencharakter braucht, der irgendwas Besonderes einbringen soll, dann baue ich auch gerne mal 'nen Charakter spezifisch für diese, äh, Voraussetzung. Ich betrachte das immer gerne so 'n bisschen wie ein Puzzlespiel, dass ich quasi die richtigen Puzzlestücke finden muss, um die Geschichte zusammenzusetzen.
Mhm. Okay, interessant. Das klingt auf jeden Fall schon sehr analytisch, auch wie du da so drangehst dann, ne?
Definitiv, ja, ja. Es ist auf jeden Fall ein Handwerk. Es ist ja, äh die Vorstellung ist ja immer, man ist hier der der Künstler, der irgendwo in seiner Kammer sitzt und dann, äh, von ja, von der Muse geküsst wird und dann ein Buch herunterschreibt. Äh, so ist es nicht. Es ist schon tatsächlich ein Handwerk, das man auch üben muss. Aber zugegeben, ich bin schon eher auf der analytischen Seite und wie gesagt, es gibt auch die Entdecker. Ja, das hat wahrscheinlich auch 'n bisschen mit meiner, äh, autistischen Veranlagung zu tun, dass ich das Ganze eher, äh, ja, wie ein Puzzle betrachte und sehr analytisch dabei bin.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay. Also, ja, s toll. Da kann ich ja jetzt gleich mal meine ganzen, äh, Vorurteile raus, also, auf den neus also, wie wie sagt man jetzt eig nicht aktualisieren, sondern, äh, entkräftigen. Also, genau, weil mein Bild ist jetzt auch so dieser dieser sch Autor, dieser Schriftsteller, der da abends dann sitzt und 'ne Schreibblockade hat und plötzlich dann kommt der in diesen Rausch und kann irgendwie quasi tagelang nicht mehr aufhören. Oder, ähm ja?
<chuckles> <laughs> Ja. Ja. Mhm. Ich meine, das gibt es auch, aber ist eben nicht ganz mein Stil. Sagen wir so. <chuckles>
Ja, genau. Und w wie ist das jetzt genau? Du hast jetzt erwähnt, dass du auch, äh, autistisch bist. Ist da brauchst du dann sozusagen extra viel Struktur, um dich da nicht zu verlieren? Oder wie hängt das jetzt zusammen?
Mhm. Genau, genau. Ähm, äh, zum einen brauche ich viel Struktur. Ich bin auch sehr ritualisiert, was das Schreiben angeht. Das heißt, ich ich mache immer bestimmte Dinge, bevor ich zum Schreiben komme, aber gleichzeitig plane ich eben auch viel, äh, die die, äh
Mhm. Mhm.
der beste Weg für mich, in so 'ne Schreibblockade zu bekommen, wie du sie beschrieben hast, ist eben, wenn ich nicht genug geplant habe und nicht genau weiß, wo die Geschichte hingehen soll. Und deswegen da gibt es dann natürlich die Kehrseite. Äh, ich denke, meine Charaktere könnten schon auch 'n bisschen mehr
Mhm. Mhm.
menschlicher oder auch mal verschiedener wirken. Ich neige dazu, einen ja, einen bestimmten Personenstil zu schreiben, der e die eher rational veranlagt ist, was Drama schreiben ziemlich schwer macht, weil wenn alle Leute, äh, ständig ihre Probleme aussprechen, anstatt sich irgendwie misszuverstehen oder in, äh, Streitigkeiten zu geraten, dann ist jeder Konflikt nach 2 Seiten vorbei und, äh, das macht kein gutes Drama.
Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, du hast da eigentlich den Anspruch auch, dass du mehr Drama noch reinbringen möchtest? Ähm, okay ja interessant. Aber wie ist denn dann so das Feedback von außen, von den Lesern und Leserinnen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch manchmal dann ganz anders ist, als wie man das so als Autor dann gedacht hat, wie es sein würde.
Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, äh, das kommt schon durchaus vor. Also, mir wurden schon Interpretationen vorgelegt, sage ich mal, die ich so gar nicht bemerkt habe. Äh, vor allem, äh, w <chuckles> wurden meinen Protagonisten auch sehr oft nachgesagt, dass die selbst autistisch sind. Ich neige dazu, äh, aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Ähm, äh, w o und ich habe das überhaupt nicht so geplant. Das ist einfach versehentlich passiert dadurch, wie ich eben denke und wie ich Handlungen aufbaue sind dann die Protagonisten aus der Ich-Perspektive die denken dann natürlich 'n Stück weit ähnlich und dann, äh, sind da eben auch diese Muster drin.
Mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Mhm, ja, interessant. Und, ähm, wenn wir jetzt über so diese Spannungsbögen und dieses Fesselnde sprechen, hast du da au dann auch schon mal das Feedback bekommen, dass vielleicht 'ne 'ne Beschreibung, 'ne Szene, wie, äh von deinem Buch viel spannender war oder als gedacht als du dir das gedacht hattest, oder eben auch umgekehrt 'ne Szene, wo du dachtest, das ist jetzt ja super, das ist jetzt das Ding, vielleicht bei den, äh, Lesenden ganz anders angekommen ist?
Ja. Mhm. Hm, ja, ja. Ähm, gut, ich neige natürlich dazu, wie wahrscheinlich jeder Künstler, jede selbständige Person, die das eigene Können etwas niedriger einzuschätzen, als es vielleicht tatsächlich ist. Das heißt, ich neige eher dazu, dass meine Werke, äh dass ich meine Werke schlechter sehe als das meine Leser tun. Aber es gibt auch durchaus so, ja, Momente, wo ich, äh, das überhaupt nicht bedacht habe, also, dass, äh
Mhm.
dass, äh, Leute meine meine Hauptfiguren jetzt zum Beispiel als sehr rational lesen und ich das überhaupt nicht, äh, so geplant habe oder so angenommen hatte, was dann natürlich auch zu, äh, verschiedenen Spannungen führen kann. Also, äh, manche Leute fanden beispielsweise, äh meine Tante ist auch Schriftstellerin und hat sozusagen eine eine Art Lektorenstelle eingenommen oder eine Mentorenstelle auch
Mhm. Mhm. Ah, ja. mhm.
und sie fand dann zum Beispiel das 1. Viertel eines Buches eher recht langweilig und es hat nicht wirklich gepasst zu der weiteren Entwicklung der Handlung und zur Welt, und da musste ich im Nachhinein dann auch zustimmen. Aber, äh, ja, es
Mhm.
gibt äh, es gibt dann halt immer wieder diese Vorfälle. Manchmal finde ich sie begründet, manchmal eher weniger. Und, äh, äh, ja, im Zweifelsfall passe ich dann eben meine Sch mein Schreiben an und hoffe, dass es dadurch besser wird.
Mhm. Okay, ja, das ist natürlich interessant. Und, äh, ja, als deine Tante dir dann das Feedback gegeben hat, so: „Ja, okay, das 1. Drittel des Buches oder der 1. Teil war jetzt vielleicht nicht so packend.“ Hast du das dann noch mal bewusst überarbeitet und so Wendepunkte und so was eingebaut?
Mhm. Mhm. Ja, also, äh, erst mal musste ich es sacken lassen. Es ist es war mein 1, äh, Buchmanuskript und ich war schon mächtig stolz drauf. Äh, und dann kriegt man eben so, ja, quasi vernichtendes Feedback. Ähm.
Mhm. Ja. Oh, ja, klar.
Äh, das war auch tatsächlich recht lustig. Ähm, äh, sie hat nur dieses erste 1/4 gelesen am Anfang und hat dann eben das Feedback dazu gegeben und irgendwann dann noch mal weitergelesen und dann hat sie's in 1 Nacht durchgelesen, weil's dann doch so spannend wurde.
Mhm.
Ähm. Aber ja, auf jeden Fall, ich musste es erst mal sacken lassen. Ich musste damit umgehen. Und dann habe ich aber doch mich aktiv hingesetzt und das komplette erste 1/4 noch mal neu geplant, neu geschrieben, um es, ja, besser in die Welt einzubetten, die ich da erfunden hatte und es auch besser in die für die Charaktere zu machen, damit die besser, ja, eingeführt werden, äh, besser charakterisiert werden sozusagen.
Mhm. Mhm. Ja, das klingt ja schon mal mega spannend. Ähm. Und w kannst du denn auch einschätzen, was war jetzt quasi in dem 2 Teil anders, äh, u als in dem 1 in der 1. Version quasi, die da nicht so packend war? Für deine Tante zumindest, ne?
Hm, ja. Mhm. Ja, ähm. Das kann i kann ich ruhig mal ausführen. Also, in dem Buch geht es um ja, äh, quasi, äh, das Kind eines, äh, Superspezialagenten. Und dieses Kind möchte eigentlich also Kind, er ist schon 'nen junger Erwachsener. Äh, d dieser Sohn möchte eigentlich ein ganz normales Leben führen und taucht sozusagen unter und, äh, geht dann zu, äh, ja. Aber das ist halt ein sehr, ein ein Überwachungsstaat sch quasi. Das heißt, überall irgendwie in den größeren Städten gibt's Kameras. Das heißt, er kann auch jetzt kein Bankkonto haben. Er kann sich nicht wirklich überall sehen lassen. Und die Erstversion war halt, dass er einfach zur Uni gegangen ist. Ich bin, als ich das geschrieben habe, selbst zur Uni gegangen. Also war für mich 'n äh, ja, ein ein gute eine gute Vorlage. Und er ist einfach zur Uni gegangen und hat dort eben Freunde gehabt und, äh, ist dann dort in die Handlung verstrickt worden.
Mhm. Mhm. Ja? Mhm.
Aber, äh, meine Tante hat eben gemeint, dass es ja wenig Sinn ergibt, dass der Typ einfach so in einer der größten Städte dieses Landes gehen und zur Uni gehen kann, wenn das doch eigentlich so 'n Überwachungsstaat ist. A dann müsste er ja sofort gefunden werden.
Ah, verstehe, okay.
Und, äh, entsprechend musste ich es dann eben abändern. Ich habe es so insofern abgeändert: Er geht jetzt nicht zur Uni, sondern er wohnt in 'nem kleinen verschlä verschlafenen Städtchen, äh, schwarz zur Miete bei der Freundin, die er kennengelernt hat. Er, äh, arbeitet in so 'nem Gemischtwarenladen, er lässt sich auch immer bar bezahlen. Und ja, die seine Freunde halten ihn dann eben für 'n bisschen verschrullt und komisch, weil er so anti Technologie ist quasi.
Mhm. Mhm.
Aber er ist eben, äh und aber es ergibt jetzt eben mehr Sinn für die Welt und, denke ich, macht auch, um d äh, zum Fesselnden zurückzukommen, macht es auch spannender, weil man sich dann ja fragt: „Wieso wieso ist der jetzt so gegen äh, äh, gegen Kameras? Wieso ist er so dagegen, sein eigenes Bankkonto zu haben? Warum ist er so darauf bedacht, äh, möglichst wenig, äh, erkennbar zu sein, sagen wir mal? Also was steckt da dahinter?“ Und das ist, denke ich fördert schon die f die fesselnden Aspekt der Geschichte.
Ja, voll, also, jetzt, wo du das auch so erzählt hast, das 1. mit der Uni und so, das klingt halt irgendwie so ganz nett, aber eben auch so so sehr alltäglich, ne? Dafür ist dann vielleicht wirklich so dieser Spannungsbogen ist so nicht da. Und, ähm, das 2. was du jetzt erzählt hast, das ist dann wirklich so, ähm, okay, also da entstehen gleich so ganz viele Fragezeichen, und man wird irgendwie neugierig, ne? Und möchte dann so weiter möchte mehr erfahren so, ne? Mhm. Ja.
Mhm, mhm. Ja, ganz genau. Ja, ja, genau. Das ist die Absicht. Ja, genau und, äh, solche Änderungen sind halt, ja, unausweichlich. Es ist, äh, meist so, dass die 1. Idee, die man hat, meist nicht die beste ist. Ähm, es ist aber trotzdem muss man natürlich irgendwas schreiben, und wenn es dann die 1. Idee wird, dann schreibt man sie eben auch auf. Ich versuche das eben mit der vielen Planung zu vermeiden. Aber, äh, man kommt nicht umhin, äh, am Ende, wenn das Manuskript fertig ist, noch mal auch große Teile neu zu schreiben, damit es dann eben besser wird.
Mhm. Mhm. Ja, du sagtest ja auch, das war jetzt dein allererstes Manuskript. Das ist ja wahrscheinlich auch nur, äh, normal und auch wichtig, dass man dann, äh, auch Feedback annehmen kann und, ähm, ja, sich dann verbessert auch, ne? Mhm.
Mhm. Genau. Ja, das ist, äh, eine Fähigkeit, äh, die mir zum Glück gegeben ist, äh, und um jetzt auch mal einen Stereotypen zu bedienen, äh, die vielen Künstlern vielleicht mehr gegeben sein könnte, also, das der Stereotyp ist ja, äh, ein Künstler, der überhaupt nicht mit konstruktiver Kritik auch umgehen kann, der so sehr von sich überzeugt ist, dass er, äh, überhaupt nicht Kritik annehmen kann. Und solche Leute können sich dann natürlich auch nicht verbessern.
Mhm. Mhm. Ne, klar. Ja, wenn du das so erzählst, das klingt auf jeden Fall auch so, als ja, ist das richtig Arbeit, dass du dich wirklich hinsetzt. Du machst dir Gedanken und du bleibst auch dran. Und es ist eben nicht so, dass du von der Muse geküsst wirst und dann, ähm, da im Rausch bist. Ähm, und trotzdem, wenn du eben eher da so sachlich an die ganzen Themen gehst, ähm, ist könnte ich mir vorstellen, dass es trotzdem sehr wichtig ist, dass man auch, äh, die B Person sehr emotional also, dass man irgendwie 'ne Verbindung herstellt zwischen den Lesern und der Persona, oder? Also, arbeitest du dann schon auch so mit Emotionen und Gefühlen?
Definitiv, ja. Ne. Ja. Mhm. Oh, definitiv, ja. Also, ich gehe natürlich sehr analytisch ran, aber man kann ja auch zum Glück Emotionen und Gefühle analytisch <chuckles> einbauen sozusagen. Also, ich überlege mir dann schon, welche Charaktereigenschaften jetzt besonders gut für die für das Drama des Buches wären und und welche Wandlungen dann eben ja auch besondere Emotionen bei den Lesern hen hervorfü äh, ja, hervorbringen ist das Wort, äh, würden. Also, das plane ich schon auch mit ein natürlich. Es ist nicht so, als würde ich, ja, sozusagen eine Reportage über diese Handlung schreiben.
Mhm. Ja, mhm. Ja, ja, ja. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant, sehr faszinierend. Vielen Dank, dass du da deine Einblicke mit uns geteilt hast, was eine fesselnde Geschichte ausmacht, wie du da so vorgehst. Und ja, dann wünsche ich dir noch, ähm, ja, viele erfolgreiche und inspirierende Momente beim Schreiben.
Mhm. Ja, danke schön. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darüber sprechen zu können. Äh, das Autorenhandwerk ist ja oft ein sehr Einsames und man sitzt da in seiner Kammer. Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Mhm.